अच्छा चलिए आपकी इस बात को सुनके मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप अपने, जो भी व्यवसाय या जो भी प्रोफ़ेशन में आप उसमें काफ़ी डेडीकैशन के साथ काम करते हैं। उस बिल्कुल, ये चीज़ मुझे आपकी बात से अनुभव हुआ अभी, क्योंकि मुझे आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी लगी।
हाँ। बिल्कुल। जी। अच्छा, अच्छा, हम हर किसी को ये देखिए रखना चाहिए अपने जीवन में, कि आप जो भी काम करें, वो सिर्फ़ पैसों कमाने के लिए न रखें, आप उसमें अपने जीवन में भी देखिए कि क्या बदलाव हो रहा है क्योंकि मैं मानता हूँ, अ, अगर आप जानवर की भी बात करेंगे तो वो भी कहीं न कहीं से खा लेता है और अपनी जिंदगी चला लेता है। मगर हाँ, अगर आप इंसान हैं तो अपने आप को कुछ नए चीज़ों में लाइए, कुछ नए तरीके से काम कीजिए और जो भी कीजिए उसमें अपने आप का 100 पर्सेन्ट कीजिए। जी।
जी। बिल्कुल। हुँ। जी। जी। बिल

जी, नमस्कार।
जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया हैं हम। आप बताएँ आप कैसे हैं?
कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद पूछने के लिए। तो क्या आप अपने काम को लेकर क्या महसूस करते हैं? जो दिन भर का मतलब आपका जो जॉब है, जो भी आप काम करते हैं, उसके बारे में कुछ अनुभव बताना पसंद करेंगे?
जी। हुँ। जी। जी देखिए, मैं मानता हूँ कि हर इंसान कहीं न कहीं छोटा या बड़ा, हर कोई काम ज़रूर करता है। और अगर बात की जाए मनपसंद काम की, जो आपको काम करने में मन भी लगे और आपको वो जो पसंद भी हो, तो उससे कुछ बेहतरीन नहीं हो सकता। तो उनमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हर वक़्त ये समझ के कीजिए कि वो काम जो है वो कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाएगा।
जी। जी। जी। बि हुँ, हुँ। जी। जी। सही बात है। जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल सही बात है।
और काम को सिर्फ़ ऐसे मत कीजिए कि हाँ, काम मिला और आपने कर दिया। आप उसको इतने बेहतरीन ढंग से करके दीजिए कि जब कोई इंसान उसको देखे या फ़िर पढ़े कुछ भी करे, तो उसको लगे कि हाँ जिसने भी इस काम को किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। जी।
हुँ। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो मुझे भी उन चीज़ों से ज़्यादा ख़ुशी महसूस होती है कि अगर मेरी वजह से जो कि जो भी मैं काम कर रही हूँ। अगर मेरे उस काम से किसी का भी कोई फ़ायदा हो रहा हो, या किसी के भी किसी चीज़ में अगर मैं योगदान कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं हाँ, जो मेरा वो काम है, वो मेरा काम उस वक़्त करना फलित हो रहा है। तो मुझे उस वक़्त बहुत ज़्यादा महसूस होती है ख़ुशी। जी।
हाँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। जी। और, हम सभी को इन चीज़ों को अपने अंदर एक
हुँ।
बीज के रूप में रखना चाहिए कि हाँ, जो भी आप काम करें उसको इस तरीके से करें
जी। बिल्कुल। हुँ। जी।
कि वो सिर्फ़ आपको तो एक सीख दे ना दे, आपके जो छोटे लोग हैं, जो आपसे साथ काम कर रहे हैं। और जो बड़े भी हैं उनको भी लगे कि हाँ काम हो तो ऐसा हो और काम किया जाए तो इस तरीके से किया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको काम का इतना शौक है, आप तरह-तरह के काम करते हैं। तो उनमें से कभी कोई ऐसा पल हुआ हो जिसके चलते आप बहुत खूब ख़ुश हुए हों?
हाँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। जी।

बिल्कुल। इस बात से तो मैं म अ, आपके एग्री करूँगी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना इंसान अ, आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, तो इंसान पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहा है, भले ही उसको उस काम में रुचि हो या नहीं। बट अगर हमें किसी काम में रुचि होती है तो उस काम में पैसे भले ही कम हों, लेकिन हमें एक मन की शांति मिलती है, हमें एक अ, दिमाग की शांति मिलती है। तो हम उस काम को ज़्यादा रूचि से करते हैं, और जब हाँ, जब बात हमारी रुचि की होती है, तो डेफ़िनेटली हम अपने एनर्जी को और अपने मन से उस काम को ज़्यादा उत्साह कित से करते हैं। और जहाँ उत्साह एंड रुचि की बात होती है, तो वहाँ पे गलतियाँ एंड कमियों की बात भी वहाँ पे थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री करूँगी कि चुनो ये जो अन हमारा जो भी काम है वो हमेशा हमें अपनी रुचि के अनुसार भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। डेफ़िनेटली आज के टाइम में पैसे बहुत मायने रखते हैं, पैसों से ही हर ज़रूरत पूरी होती है, लेकिन रुचि का भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि रुचि हमें मन की शांति देती है। जी, बिल्कुल।
हाँ। जी। बिल्कुल। जी। सही बात। हाँ। जी। हुँ। सही बात, बिल्कुल। जी। हुँ। हाँ। जी। बहुत। सही बात। अपनी चीज़ों को ये समझ के चलना चाहिए देखिए, मजबूरी है, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि ठीक है, हर इंसान की अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं। मगर अगर आपके पास समय है, चीज़ें हैं, क्षमता है, तो आप उन्हीं चीज़ों को ही काम कीजिए जिसमें आपको रुचि है और जिसमें आप खुश रहते हैं। क्योंकि इ अगर इंसान के जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, और अगर एक बेमन वाला आदमी है, जिसका कि बस है कि, ठीक है मुझे पैसे मिलने हैं और काम कर रहा हूँ, तो वो उन चीज़ों से भाग खड़ा होता है। मगर अगर उसी जगह पर एक रुचि वाले आदमी है और उसके काम में चुनौतियाँ आती हैं, तो वो उस चीज़ को देखता है, और अपनी पूरी जी-जान लगा के कोशिश करता है कि, किसी न किसी तरीके से इसको ठीक कर ले जाऊँ।
जी। उ, जी। जी, अच्छा। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। जी। सही बात। हुँ। हाँ। बिल्कु उ जी। सही बात है।
तो, ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं कि चुनौतियाँ हैं, वो जीवन में हर किसी के आती हैं और आती रहेंगी। मगर उन चीज़ों से अपने आप को किस तरीके से उभारना, किस तरीके से बचाना और अपने आप को किस तरीके से हरदम प्रेरित करते रहना, कि नहीं, अगर आज मुझसे नहीं हुआ है, मगर कल मुझसे यहीं काम होगा। तब आप कहीं जाके अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पा पाएँगे। जी।
बिल्कुल। जी। जी। जी। जी। जी।

हाँ, ये बात तो सह
तो, हर चीज़ के दो पहलू ज़रूर हरदम रहते हैं कि कोई उसका कुछ बुरा बताने में लगा हुआ है और कोई उसमें से कुछ अपने काम का निकाल रहा है और अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो, हमेशा इस तरीके से अपने आप को बनाइए, इस तरीके से रखिए, कि जो चीज़े हैं वो आती जाती रहें, बस अपने आप को किस तरीके से उन उस तूफान में और उस चुनौतीपूर्ण समय में खड़ा रखना है, ये इंसान खुद तय करता है। जी।
हुँ, हुँ। सही बात सही बात है। ओके। हुँ। जी। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही और रही बात एआई की, जैसे कि अभी आपने कहा तो एक एआई को बनाने वाला भी तो कोई ब इंसान हीं है। बिल्कुल, जो आपकी तरह मेरी तरह किसी कंपनी में या कहीं पे काम कर रहा है, कोई तो एक व्यक्ति होगा ना जिसको एक रुचि होगी, कि हम इस इस इस टेक्नोलॉज़ी को डेवलप तभी तो आज के टाइम में एआई आया, वो कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा ना, जिसने खुद उस चीज़ों को बनाने में, उस चीज़ों का अनुभव किया होगा जिसको उसको बनाने में अपने इस काम को मतलब उसे को एक मज़ा, एक उत्साह आया होगा, वो मोटिवेट हुआ होगा और एआई जो है आज के टाइम में ठीक है, प्रोडक्टिविटी को डेफिनिटली बढ़ा रहा है, वो थोड़ा-सा टाइम कम ले रहा है, जो कि एक नॉर्मल एक व्यक्ति लेता है। लेकिन हाँ, योगदान अपना हर च किसी का अपनी-अपनी जगह है लेकिन हाँ, एआई को बनाने वाला भी एक बेहतर इंसान ही है।
1 इंसान है, जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। बिल्कुल। सही बात। और ये चीज़ों को हरदम हम इंसान को समझनी चाहिए कि, जो भी चीज़ का इज़हार या फिर आप बता सकते हैं इज़ाफा हुआ है, जो बनी हैं, उनको कहीं न कहीं एक इंसान ने ही बनाया है। तो अगर वो उन चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अगर इस तरीके का दिमाग या फिर इस तरीके की क्षमता को अपने अंदर लाएँगे, तो बिल्कुल आप उस चुनौती से लड़ेंगे भी और अपने आप को निकाल भी लेंगे। जी।
जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। नहीं। जी। जी। जी। जी, ये बात तो आपने स बिल्कुल सही की। चलिए आशा करती हूँ कि आप भी अपने काम को यूँ ही इस तरीके से अ, इम मतलब एन्जॉय करते रहे और मैं भी अपने वर्क को इसी तरह एन्जॉय करती रहूँ और भविष्य में हम एक बेहतर इंसान बन सकें, जो की चुनौतियों को देखते हुए जाये।
जी। बिल्कुल। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपसे किसी अन्य विषय पर बात हो। धन्यवाद।
धन्यवाद।

हुँ, बिल्कुल, ये बात तो आप सही बोले, क्योंकि कभी-कभी जिन ल ज़िंदगी में चुनौतियों का आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनौतियाँ हमें हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाती। परिवर्तन से इंसान आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि आने वाला समय जो है, वो दुखों से भी भरा हो सकता है, खुशियों से भी भरा हो सकता है। तो हमें अपने आप को उस हिसाब से बनाना होगा, हमें उस अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन करना हो, कि आने वाले भविष्य में जो भी चुनौतियाँ है, हम उनका सामना कर सकें। एंड चुनौतियाँ ही एक ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें अपने आप को बदलाव लाने में ज़्यादा हेल्प करती हैं, हम अपने आप अ, हमें हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, हम अपने क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हम अपने अ, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो, चुनौतियाँ ही हैं, जो अल्टीमेटली हमें बहुत कुछ सीखा जाती है लाइफ में।
बिल्कुल। सही बात। हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। सही बात। हुँ। सही बात। जी। बिल्कुल। हाँ, और देखिए क हरदम जैसे कि लोग बोल देते हैं कि नहीं, चुनौती आ गई है, तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मगर आपने ऐसे खुद बताया ना कि जो त कभी भी कोई चीज़ें अगर आती हैं, अगर मैं बात करूँ छोटी-सी चीज़ की, कि लोग बोल देते हैं कि एआई का ज़माना आ गया है, एआई ने नौकरियाँ लोगों की खा ली। मगर मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं ऐसे भी लोग हुए हैं, जिनको उतने पैकेजेज़ इतने हाई पैकेज मिल गए हैं, ज कि लोग सोच भी नहीं सकते।
जी। बिल्कुल। जी। जी। वेरी गुड। जी। जी।

जी, बिल्कुल ऐसा मेरा एक अनुभव रहा है, अगर मैं बात करूँ कि, जहाँ भी मैं लास्ट कंपनी में मैं वर्क किया करती थी, तो वहाँ पे मेरा प्रोफ़ेशन एक एचआर का था। तो एचआर का काम होता है कि कंपनीयोज़ में, जिस भी कंपनीज़ में आप हैं, अगर वहाँ पे कोई भी कार्य की अ, कार्य में अगर हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, तो आप क्षमता अनुसार उनकी योग्यता अनुसार आप उसको वहाँ पे काम पे रख सकते हैं। तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा ख़ुशी होती है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके पास काबिलियत है एंड उनके पास डिग्री है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास व्यक्तिगत अनुभव है, एंड उनके पास काम काम का अनुभव है। मैं अगर उसमें थोड़ा-सा भी अगर उनको योगदान कर पा रही हूँ, उनकी बढ़ोतरी में, उनकी जो भी करियर की अगर ग्रोथ में अगर मैं उनको थोड़ा-सा भी हेल्प कर पाती हूँ, उनको एज़ अ जॉब को देकर जिसकी वज़ह से उनके परिवार का भरण-पोषण चलता है और वो भी आगे जाके एक करियर की ऊँचाई में जा रहे। तो मुझे वो चीज़ में सबसे ज़्यादा ख़ुशी मिलती है कि मैं एज़ अ इंसान एज़ अ व्यक्ति किसी के लिए इतना काम आ पा रही हूँ, कि मेरी वजह से किसी परिवार का एक भरण-पोषण चल रहा है, कोई परिवार अपना चला रहा, ख़ासकर वो अपने सपनों को जी रहा है। तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा ख़ुशी होती है, क्या आपका कभी कोई ऐसा अनुभव है?
जी। हाँ। अच्छा। हुँ। जी। हाँ। अच्छा। हाँ। जी। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। जी। वाह! बिल्कुल। सही बात, अरे वाह! हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल, देखिए
क्या आप बताना जी।
ऐसा कोई मेरा अनुभव नहीं है क्योंकि मैं इस तरीके के अ अ, डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। मगर हाँ, मुझे भी लगता है कि आप कोई भी काम करें, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप जैसे आपने बताया कि आप लोगों की अ, हायरिंग देखना कि लोग को किस तरीके से एक नए तरीके का काम देना।
कोई बात नहीं। जी। जी। उ जी, जी।
तो, कहीं न कहीं जो आपकी एक सोच है, जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो वही एक चीज़ मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एक अ, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और कुछ चीज़ें उसमें दिक्कत आ गई थी और वो जो दिक्कत थी, वो सिर्फ़ एक प्रकार से मैं ही उसको सही कर सकता था।
हुँ। हुँ जी। जी। जी। हुँ। ठीक है। अच्छा। ओह हो! जी।
और, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि उस वक़्त मैं छुट्टी पर था। तो लोगों से मैंने बातचीत करी, लोगों ने मुझे बताया, मैंने भी उनको अपने बारे में बताया कि हाँ, अभी मैं छुट्टी पर हूँ, मगर उन्होंने कहा कि देखिए सर, आप ही इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको देखता हूँ, तो उसको ठीक करने के लिए लगभग मुझे 2 दिन लगातार बैठना पड़ा और मैं ल लगातार बैठके उस चीज़ को ठीक किया। मगर अंत में जब वो चीज़ ठीक हो गई, तो लोगों को तो एक ख़ुशी हुई कि हाँ, जो चीज़ थी चलिए किसी तरीके से वो काम ख़त्म हुआ, मगर उनसे ज़्यादा मुझे ख़ुशी हुई। क्योंकि उन 2 दिनों में, ना मैं इधर-उधर जाना, ना कुछ करना, सिर्फ़ उस चीज़ को देखना कि हाँ, वो दिक्कत कहाँ से आ रही है और किस तरीके से वो दिक्कत खत्म होगी। तो वो मेरे जीवन का एक बहुत ख हसीन पल था। जी।
हुँ। अच्छा। जी। अच्छा। जी। हुँ। अच्छा। अच्छा। जी। बिल्कुल। जी। जी। हाँ जी। जी। अच्छा। अच्छा।